May mga babaguhin ka ba o uulitin na dun sa lugar na yun sa Iluko sa Ilocos, oo, at bakit?
Okey. Ang pinakamagandang balikan talaga yun, alam nat siguro ngayon 'di ba? Nagdaan na naman ng isang taon, ma may mga bago na naman na mga wild animals na nandun, kasi sabi nga nila kahiligan talaga ni, ah, yung dating yung pag mag nagmamay-ari doon na si, ah, go dating Governor Chave Chavit Singson na mag-collect talaga ng iba't-ibang klase ng hayop, kaya babalikan ko pa rin yung libutin yung sabi nila kasi halos 120 hectares daw yun eh, yung tourist spot na yun. Kaya ang dami talagang animals na makikita mo dun. Gusto ko ulitin yung magpa-picture sa lion, sa leopard, sa tiger ganyan, at tsaka yung mga, alam mo yun, yung mga iba't ibang, ah, klase ng ibon na napakakulay nila, ayan yung mag-e-enjoy ka talaga na tumingin at manood sa kanila dahil sa iba't-ibang kulay ng mga klase ng ibon na yun. At tsaka, ang isa pa na gusto kong balikan yung Calle Kliri Crisologo, yung pinuntahanan na namin nung pagkatapos namin sa Baluarte Zoo. Dun sa Vigan, yung alam mo yung structure kasi ng mga building dun, yung parang napapabalik ka sa Spanish era.
Mm. Oh. Oo. Mm. Ah, talaga?
Na, ah, kas kas kahit na alam mo yun, kahit na yung mga fastfood, yung mga sikat na fastfoods sa atin ngayon. Halimbawa, Jollibee, Mang Inasal ganyan, pero yung structure ng building makaluma pa rin, alam mo yun oo, very historical talaga yung feeling 'pag nandun ka, kaya yun naman yung gusto ko pa na balikan do'n.
Oo. Makaluma talaga, nakakatuwa naman 'yon. Mm. Oo, so may mga bago pa din pala kahit paano na gusto mo ding puntahan para ma-experience naman, 'di ba? Kung mm, kung, ah, may may may naiisip ka bang ibang lugar na, ah, o kaya naman biyahe na gusto mong puntahan para magkaroon ng bagong, ah, memory na gusto mo i-share din sa either sa husband mo o sa kapamilya o kaibigan mo?
Oo.